देखिए अ, अक्सर हमें बताया जाता है जीवन में कि हमेशा दूसरों की सुनना बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक है तभी हम सही ढंग से कुछ काम कर पाते हैं, है ना? लेकिन अ, मुझे ये बताइए कि कोई बार-बार आपकी हद पार करे तो आप क्या किया करते हैं?
हुँ। जी। देखिए, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊँ, क्योंकि अ, मेरे साथ ये बीता हुआ है, हुआ है और ये एक मेरे ख़ास मित्र के साथ ही हुआ था। <smacks lips> तो हुआ ये कि ना कई बार देखिए एद एक मज़ाक की भी मतलब होती है ना कि मज़ाक की भी हद होती है। तो ये कह लें कि अ, उस हद को, कहीं-कहीं उस हद की रेखा को बार-बार पार किया जाता था और मैंने समझाया भी। फिर समझाता रहा यूँ ही और सिर्फ़ मजाक को भी लेके नहीं और भी चीज़ें+ रही हैं मतलब जैसे कि जब मैंने सामने से अगर मदद कर दिया पैसों के मामले से। फिर वो देखिए एक एक इतनी मतलब ये रहता है ना कि एक सेंस रहता है ना, कि भाई आपकी अगर चाहिए भी है, दोस्त है, तो आप माँग सकते हैं। ये नहीं की सीधा जेब में से निकाल लिया। तो देखिए इस तरीके की हदें पार करने लगी होने लगी तो बिल्कुल मैंने पहले तो तमीज़ से और तहजीब के साथ ही समझाया बिल्कुल। और लेकिन वो तमीज़ और तहज़ीब अ, सामने वाले को इस तरीके से लग रहा था कि ये कमजोर व्यक्ति है, है ना? ये कुछ कर नहीं रहा, बोल नहीं रहा, ये तो ऐसा ही है। तो वो जब बहुत ज़्यादा होने लगी तो मैं ये कह लीजिए कि मैं उस व्यक्ति से दूर ही हो गया। क्योंकि मैंने ये कह लें कि ऐसा नहीं कि बताया नहीं, बोला नहीं, समझाया नहीं। लेकिन बार-बार, बार-बार जब कर रहा है कोई तो फिर उससे दूर हो जाना ही बेहतर है। मैं और यही करता हूँ मैं तो देखिए दूर ही हो जाता हूँ। क्योंकि झगड़ के झगड़-वगड़ के कुछ होगा नहीं। क्या ही हो जाएगा? किसी का भला नहीं होता। इससे बढ़िया है कि आप अपना रास्ता देखो, मैं अपना रास्ता देखता हूँ। धन्यवाद। जी, यही होता है।
जी। अच्छा। हुँ, हुँ। जी, जी। बिल्कुल। जी। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। समझ सकता हूँ। अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी, अच्छा मुझे ये भी बताइये की अ, जिन दोस्त की आप बात कर रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या थी इसके ऊपर और कभी उन्होंने अ, खुद से ही आपसे अ, जुड़ाव करने की अ, कोशिश नहीं की खुद से की अ, कभी-कभार आत्मग्लानि भी महसूस होता है ना इंसान को। तो उन्होंने कोशिश की कभी और आपने उसमें प्रतिक्रिया क्या दी फिर?
जी। जी, जी, जी। जी, देखिए बिल्कुल कोशिश की और ये कह लें की मैं फिर मैंने कहा की चलो म मतलब मौका तो सबको ही मिलना चाहिए। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, तो मैंने देखा फिर वही आदतें वो आदतें बिल्कुल नहीं बदली हैं मतलब वैसे का वैसे ही। तो उस चीज़ से मैं न मैं परेशान ही हो गया मैंने और ज़्यादा फिर वहाँ पे भी इग्नोर करने फिर चालू कर दिया। घर पे भी आता था तो मैंने मैंने मतलब ऐसे बोल दिया की भाई अ, चले जा अभी। तो जब इस तरीके की चीज़ें हो हाँ, और जैसे मिलने-विलने का भी हुआ तो बोल दिया की नहीं मैं अभी नहीं हूँ। जब इस तरीके की चीज़ें होने लगीं तो बस वो भी समझ गया अपने आप और दूर ही रहा। और फिर देखिए फिर और 1 बार और हुआ की हम दूसरे शहर में थे तो वो भी ये मान लि अ, कह लीजिए की वही शिफ्ट हुआ, तो भी आया मैंने फिर भी मैंने उस टाइम उस समय भी देखा की क्या है कैसा है? लेकिन वो तब भी वैसे का वैसा ही, तो मैं ये कह लें की फिर से जो है मैंने हाथ जोड़ लिए और वहाँ ही बाहर तो शहर में 1-2 दिन की मुलाकात रही होगी बस उसके बाद तो फिर, नहीं।
जी, जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ। अच्छा। बिल्कुल, बिल् जी, जी। चलिए, अ, बहुत ही अच्छा काम किया आपने और कई बार समझाने के बाद भी है ना और कई बार परखने के बाद भी वो अपना जो है उन्होंने अपने आचरण को सही नहीं रखा, इस वज़ह से आपने वो दूरी बनाना ही बेहतर समझा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये भी बताइए ना जैसे अ, ये तो चलो दोस्त की बात हो गयी है, है ना? लेकिन घर-परिवार में हालातें अलग होते हैं या दफ़्तर जब भी या फिर अगर आ ऑनलाइन ही आजकल बहुत ज़्यादा रहता है इंसान चैट करते रहता है, किसी से भी बातें करते रहता है। तो आप इन जगहों में किस तरीके के अ, गुण अपनाते हैं या अगर अ अ, आपको कोई पसंद नहीं आया, है ना? और तो आप कैसे वो व अ, जो अगर कोई हद पार गया प पार कर गया हो। तो फिर आपसे क्या कैसे उसको जुड़ पाते हैं या फिर आप इनसे भी दूरियाँ बना लेते हैं। ख़ास कर कर करके अगर मैं विशेष तौर से बात करूँ तो घर परिवार के अंदर या फिर काम दफ़्तर में?
हुँ। हाँ। जी, जी। हुँ। हुँ। हुँ। देखिए घर-परिवार में तो देखिए खासकर होते हैं रिश्तेदार। और रिश्तेदारों का बड़ा ये कह लें कि अ, बोलना कोई और घुसना होता है। तो एक मैं आपको उदाहरण के तौर पे स अ, बताऊँ कि अ, मेरी मतलब मामी मामी हैं तो उनका बड़ा वो रहता था कि, "अरे! सरकारी नौकरी कर लो, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो? आर्मी में कर लो, है ना?" उनके दिमाग में कुछ अलग ही अरे! मतलब 4 नौकर होंगे, घर होगा, उनको ये सब चीजें दिखती थी। और मेरा देखिए मैं अपना पैशन फ़ॉलो फ़ॉलो कर रहा था मुझे वो करना था। तो, जब फ़ोन करे तो यही बोलती थी। तो कहीं न कहीं एक समय बाद ना अ, मेरा मेरी कहीं न कहीं ये कह लें कि अ, सटक गई मेरी बुद्धि जो है सटक गई और मैंने फ़ोन किया था उन्होंने तो मैंने कहा, "आपको क्या-क्या पता है आर्मी आर्मी के बारे में क्या पता है आपको? आपको यही दिखता है सिर्फ़ गाड़ी-बंगला! आपको अ, प क्या हालत होती है जो ब बॉर्डर पे होते हैं, जो ड्यूटी कर रहे होते है, उनकी हालत देखी है आपने?" क्योंकि मेरे पापा खुद है। मैंने कहा पापा की हालत देखते है आपको पता है? आपको सिर्फ़ ये दिखता है। और मैं मैं आपके कहने पे तो मैं चला जाऊँगा। उसके बाद जो मैं तनाव में आऊँगा मैं डिप्रेशन में आऊँगा। उसके बाद का क्या? आपको कुछ पता नहीं है आप सिर्फ़ ये पता है तो आप बोले जा रहे हो। तो वो बिल्कुल एकदम सक रह गयी कि, ये क्या हुआ? और मैं ये मतलब ये था कि बोलता नहीं था, लेकिन फिर ये कह लें कि वो हद ही पार हो गयी। एक वो होता है ना कि नहीं करना है, नहीं करना है, बोल रहे हैं, फिर भी आप बार-बार पि किए जा रहे हैं, है ना? पिंच किए जा रहे हैं। तो फिर उस समय मैंने सुना दिया फिर वो फिर वो बिल्कुल नरम हो गयी। कह रहे है चलो ठीक है जो करना है करो। तो कहीं न कहीं आपको खुद के लिए भी वो कहते है ना कि सामने वाला थोड़ा हद में रहे तो ये ये आपको करना पड़ता है, चाहे वो सामने आपके वो बड़े क्यों ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है ना कि ऐसा हो जाता है कि बड़े सोचते है अरे! हमे सब पता है। आपको सब नहीं पता है, आपको कुछ चीज़े पता है, सब नहीं पता है। आपके पास भी सीमित ज्ञान है, ये समझना ज़रुरी है।
हुँ। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। हुँ। बिल्कुल। जी, जी, जी। बहुत सही। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। हुँ। जी, जी, जी। बिल्कु जी। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी।
आप बड़े हैं उसका सम उसका सम्मान है, जी।
बहुत-बहुत अच्छी तरीके से जी, जी। बहुत अच्छी तरीके से बताया और बहुत सही कहा आपने कि हर बार उम, ज़रूरी नहीं कि बड़े भी गलत हो, अ, कभी-कभार वो अ, एक जो अ, उम्र का दायरा आ जाता है उसमें वो गलत चीज़ों को भी सही अ, सोचते हैं कि लोग उसको सही ही माने उनसे छोटे लोग जो कि बिल्कुल ही अ, गलत बात है, बिल्कुल सही कहा। लेकिन हाँ आजकल के आधुनिक समय में जैसे वर्तमान समय में ना अ, बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से अ, अक रोक नहीं पाते, एक तरीके से चिड़चिड़े रहते हैं तो बोलने का ढंग भी नहीं रहता तो ऐसे में आपके परिवार में अगर कोई बच्चा हद पार कर गया हो, आप समझा रहे हो उसको लेकिन तब भी ना मान रहा हो या इस तरीके से सो अब आपको ना वो अ, व्यवहार कर रहा हो कि अ, जो हद पार कर जाए तो आप उसको मार भी नहीं सकते। तो किस तरीके से आपने उस चीज़ को एक तरीके से अ, सुलझाया उस समय के लिए?
हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी। जी देखिए, बिल्कुल जैसे घर में जाते है कई बार छुट्टियों में जाते हैं कुछ बच्चे बहुत शैतान क आ जाते है करने के लिए। तो जो सबसे अ, देखिए कई बार तो ये रहता है कि समझाता हूँ, नहीं समझते है। तो कई बार मैं जैसा होता है कि डाँट भी देता हूँ। तो, थोड़ा क्योंकि कुछ ना ज़्यादा ही परेशान करने लगते हैं और बच्चे होते हैं तो वो और अ, ऐसे होते है कि हाथ-पैर भी चलाने लगते है बहुत ज़्यादा है ना? उनको ऐसे ही मज़ा आ रहा होता है। तो डाँट भी देता हूँ तो कई बार जब अ, वो स बच्चे ऐसे देखने लगते है कि ये डा ऐसे भी नहीं हो रहा ये नहीं हो रहा तो कभी-कभार मैं उनको पकड़ के उल्टा लटका देता हूँ। <laughs> तो तो अब ल अब अब अब कर अब करोगे? अब करोगे? फिर अब बीच में क्या हो गया कि उनको उल्टा लटकने में मज़ा आने लग गया कि अब ये आदमी उल्टा लटकाया कि इसके बाद कुछ नहीं करता। तो फिर इज क्योंकि बच्चे होते है ना उनको बिल्कुल ये कह लें कि कुछ न कुछ नया ढूँढ के ले आएँगे।
जी, जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी, बिल्कुल। <laughs> जी। जी, जी। हुँ।
तो एक फिर एइब रामबाण फिर यही रहता है कि जाके जैसे मतलब मेरे भैया रहते हैं या भाभी रहती हैं तो क्योंकि उनका हाथ तो उठ जाता है फिर या उ उनकी उनकी डाँट पता है। अ, तो फिर मैं उनको ही जाके बोलता हूँ और फिर वो जब बनाती हैं तो फिर वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं फिर कुछ नहीं करते वो। मतलब एकदम फिर शांत बैठ जाएँगे। और ये कह ले कि अ, लेकिन ऐसा भी है लेकिन बच्चे, बच्चे होते हैं उनको आप ज़्यादा समझा नहीं सकते। एक और ये देखिए मैं भी ना सही बताऊँ मैं बच्चे को परख लेता हूँ अगर अब तो मेरे साथ ऐसा होगा कि अगर ज़्यादा शैतानी दिख रहा है तो मैं बिल्कुल जो है उसको ये कह ले कि भाव नहीं देता। एक वो वो रहता है शुरुआत से ही मैं उसमें रहता हूँ कि उम, जैसे अब एक जगह मैं गया था तो वो ना फ़ोन फ़ोन का उसको बड़ा था। अ, मतलब फ़ोन ले लेता था ये तो अब मैंने फ़ोन निकाला, फ़ोन वो कर रहा था। तो वो मम्मी को रोने लगा फ़ोन-वोन मैंने कहा फ़ोन नहीं मिलेगा, उधर जाओ। फ़ोन फ़ोन नहीं मिलेगा। कुछ नहीं है इसमें तो बिल्कुल वो मैं दायरा बना के रखता हूँ, जी।
बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल, जी। जी, जी। <chuckles> हुँ, हुँ। जी, जी। बहुत बढ़िया और इस तरीक़े से एक तरीक़े से अनुशासित भी करना चाहिए क्योंकि बच्चे का दिमाग़ नहीं होता वो अ, एक तरीक़े से है ना उसी स्वभाव में बहने लग जाते हैं, बिल्कुल सही किया। अ, लेकिन अ, मुझे ये भी बताइए ना कभी-कभार अ, मज़ाक-मज़ाक में भी कई लोग हद पार कर जाते हैं। अ, क्या आपके साथ ऐसा वाक़या हुआ है या आपने ही खुद से कभी-कभार खुद से भी गलती हो जाती है ना? अ, कभी-कभार मजाक-मस्ती में भी और उसका पछतावा आपको बाद में हुआ हो या फिर दूसरे ने किया तो आपने उसको समझाया हो पहले या फिर तब भी ना माना हो तो फिर आपने कोई अ, कठोर जो चीज़ है वो उठाए हो मतलब कुछ नियम बनाए हो अपने लिए ही या उसके लिए ही ऐसा कुछ?
हुँ। हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, जी। जी देखिए अ, जो शुरुआत में मैंने कहा था कि एक मतलब मेरे मित्र थे। तो उन ने उन मतलब वो घर तक घर परिवार तक को लेके मज़ाक होने लग गया। और ये कह लें कि वो कहीं हाँ, तो मैंने मना किया मना किया, नहीं हो रहा था मतलब। और देखिए ऐसे में क्या होता है ना, अब मेरा है मेरे मुँह से निकलता नहीं है ये सब चीज़े। मतलब वो अब बोलने के लिए मैं ज़बरदस्ती बोल दूँ लेकिन बाद में मुझे खुद में बुरा लगता है। तो मैंने समझाया है कि, "यार! मतलब मज़ाक जो है मतलब मेरे तक ठीक है। मतलब ये घर-वर वालो को लेके मज़ाक मत किया करो, अच्छा नहीं लगता।" तो वो इस चीज़ को भी मेरे बोलने को भी मज़ाक में ले रहे थे, वो हँस रहे थे। तो मैंने फिर ये हुआ कि, "अ, मैंने कहा ठीक है भाई अ, थैंक यू, ऐसे कर के बात बंद कर दी।" तो मैंने वो फिर ना सामने से कोई मैसेज़ आया ना कुछ अपने आप ब बात बंद हो गई। और ये आप बात बताऊँ उन उन ने फिर मुझे लगभग ये कह ले डेढ़ 2 साल बाद फ़ोन किया। और यूँ ही एक रात को फ़ोन किया हाँ, फ़ोन करके उस समय बोला कि, "भाई, सॉरी यार! सॉरी यार।" मैंने कहा, "ठीक है।" देखिए ज अ, जब कभी जब जागो तब सवेरा, तो ठीक है। वो ही बोलते हैं ना कि सुबह अ, सुबह का निकला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो अ, बिल्कुल और देखिए इंसान की ज़िंदगी में ना कई चीज़ें चल रही होती है। धीरे-धीरे जब शायद ऐसा कह लें कि उसकी उसके पे बीतती है, उसके साथ ऐसा होता है तो तो तभी समझ में आता है कुछ चीज़ें। तो मैंने कहा ठीक है भाई। उसके बाद देखिए थोड़ी और वो ये कह ले कि एक दायरा सेट हो गया तो उसके बाद वो चीज़े क्रॉस नहीं होती थी।
अच्छा। हुँ, हुँ। जी। जी, जी। अच्छा। अरे! बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल और बहुत सही तरीका आपने अपनाया जिसमें कि अ, दूसरे वाले को भी नुकसान ना हो लेकिन अ, चीज़ें भी सही हो जाए और आदत भी बदल जाए उनकी। बहुत सही किया, लेकिन मुझे ये बताइए ना कभी-कभार इतनी गर्मजोशी हो जाती है, है ना? कई बार अ, 2 गुटों के बीच में इतनी गर्मजोशी हो जाती है और हर क कोई न कोई उस माहौल से गज़रता ही है, तो आपके साथ ऐसा हुआ हो जो कि अ, दायरा ही बदल दिया हो और आप मतलब अ, हद से हद पार कर दिया हो और आप खुद को भी सँभाल नहीं पाएँ हो तो ऐसे में आम तौर पर आप ट सीधे टकराव करने ही पहुँच जाते हैं या फिर कानून का सहारा भी लेते हैं इस चीज़ को अ, सु सुलझाने के लिए?
हुँ, हुँ। जी। जी, देखिए अब अ, बिल्कुल ऐसा भी हुआ है मेरी ज़िन्दगी में। अ, देखिए शु तुरंत तो अ, जब ये क मैं ये कह लें एक दोस्त ही था क क मतलब करीबी, तो उसके कुछ और दोस्त आए जो कि कुछ समय पहले ही बने थे तो व घर में बैठे थे कुछ बात हुई, कहा सुनी हुई, तो मेरे पे चढ़ गए, सारे ही चढ़ गए तो देखिए थोड़ी-बहुत हाथापाई तो वहाँ हुई उस समय। है ना? लेकिन उसके बाद मेरी मतलब ये अ, ये कह लें कि बुद्धि सनकी और गुस उस गुस्से-गुस्से में बिल्कुल देखिए, मैं कानून का ही सहारा लेता हूँ क्योंकि बाद में वरना मुझे पछताना पड़ेगा अगर मैं शुरुआत में ना लूँ कानून का सहारा तो। है ना? कि कुछ जी, तो फिर अम, मैंने बिल्कुल मैंने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस आई भी ल फिर मैंने कहा कि बाद में मैंने कहा अब तो मामला शांत हो गया है। मैं अ, मतलब ये नहीं चाहता कि सामने वाले की भी ज़िन्दगी बर्बाद हो तो मैंने कहा म उस पुलिस को भी समझाया कि फिर इस-इस तरीके से लड़ाई हुई और वो लोग अभी चले गए कौन थे कह रहे वो दोस्त ही थे तो उन्होंने भी नू समझ गए कि आपस की लड़ाई हो गई उतना सीरियस नहीं लिया। तो उन्होंने भी बोला कि चलो ठीक है, ये फ़ोन नंबर दे दिया कुछ अगर हो तो कॉल कर देना इसपे।
जी, जी। अच्छा। हुँ। जी, जी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया कहा, जी। जी, जी।
तो मैंने कहा ठीक है, उसके बाद हुआ ये कि देखिए उनसे भी बिल्कुल दूरी बना ली और ऐसे दोस्तों से मैंने कहा हा हाथ जोड़ लूँ क्योंकि उससे भी मेरे ये कह लें कि 1 साल की दोस्ती थी और उसमें देखिए कई बार होता है ना कि चेहरा उम, बहुत ले देर-देर तक समझ में आता है लोगों का। और क्या वो कहते है ना कि अ, एक आदमी के अंदर होते हैं 10-20 आदमी जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो बिल्कुल ऐसा होता है कई ब समझ में नहीं आता है, तो फिर मैंने हाथ जोड़ लिए और मैंने कहा बस इतनी दोस्ती। फिर उन द उसने करीब आने की कोशिश की कई बार लेकिन मैंने नहीं मैंने नहीं आने दिया क्योंकि मुझे पता है अ, ये आदमी ऐसा ही है और अ, ये कह लें कि ये बदलेगा नहीं और फिर ये चीज़ें होंगी।
बिल्कुल, बिल हुँ। जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी, जी। बदलेगा नहीं। हुँ, बहुत सही किया आपने और बहुत ही अच्छा निर्णय था ये और मुझे ये भी बताइए कि आप सुनने वाले श्रोताओं को क्या अ, टिप्स देंगे अगर कोई अ, खुद पर ना कहीं न कहीं वो स बह जाता है उन चीज़ों में और कई बार ऐसे हद पार भी हो जाते हैं, उनके लिए भी व्यक्तिगत रूप से कि वो सँभाल नहीं पाते, तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए?
हुँ। हुँ। जी, देखिए अगर आपको लग रहा है सबसे पहली बात कि ये चीज़ मतलब मेरे हद ये मेरा हद है और इससे बाहर हो रहा है, तो सामने वाले को पहले समझाइए, है ना? अगर वो नहीं समझ रहा है तो फिर उससे सबसे अच्छा है कि दूर हो जाइए। तो हो सकता है उसे समझ में आ जाए। और ना समझ में आए तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपसे वो दूर हो गया क्योंकि आपके लिए वो सही नहीं था। <clicks tongue> आपकी आपकी बु आपकी बुद्धि के लिए सही नहीं था, है ना? आप उल्टा तनाव में जाते और म अपने मतलब बुद्धि से परेशान ही रहते हो। इससे अच्छा है कि ऐसे व्यक्ति दूर रहें, अच्छी संगति बनाएँ। और अगर कुछ ज़्यादा ही हद पार हो जाए मतलब जैसा कि ऐसे लड़ाई-वड़ाई और ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो बाहर बिल्कुल रहें। ख़ुद जो है अपने हा हाथ में ना ले चीज़ों को क्योंकि हो सकता है कि अ, सामने वाले ने कानून का सहारा लेके कुछ उल्टा आप पे अ, दबाव डाल दिया या आप पे ही दावा ठोक दिया कि इन्होने ग़लत किया तो दिक़्क़त होगी तो इससे अच्छा है सबसे पहले आप ही ले लें। जी।
जी, जी। हुँ। बहुत बढ़िया। जी। जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छा सुझाव बहुत प्रैक्टिकल सुझाव भी आपने दिया। और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीक़े से आपने जानकारी साझा की और श्रोताओं को भी उनके टिप्स और तरीक़े बताए, और मैं आशा करता हूँ कि आपसे फिर किसी नए विषय में बात होगी, धन्यवाद।
जी।